Es ist erst mit dem Lauf der Zeit passiert. Also, bei uns ist das wir hatten so 'n bisschen so 'ne traurige Geschichte. Ich hatte, bevor meine Tochter auf die Welt gekommen ist, 2 Fehlgeburten und <groans> das war 'ne ganz schlimme Zeit. Ich bin in ein richtiges Loch gefallen. Ähm, so jetzt im Nachhinein muss ich sagen: Also, wir wollten irgendwie schnell Kinder kriegen. Wir haben geheiratet und dann irgendwie wollten wir auch sofort Kinder kriegen. Und jetzt denk ich mir: „Diese Zeit zusammen war eigentlich gar nicht so schlecht“, ne? Äh, <laughs> Denke ich mir jetzt, ja genau, im Nachhinein. Damals war das natürlich das absolute Drama für mich. Wir haben uns halt relativ spät kennengelernt, ne? Und deswegen wollten wir halt irgendwie schnell mit den Kindern auch, weil wir schon 'n bisschen älter sind. Ähm, aber ja, so im Nachhinein, würde ich schon sagen, war das gar nicht so schlecht, bisschen Zeit zusammen zu verbringen. Ja, genau. Ja.
Ah, krass, okay. Mhm, mhm. Ja. Okay. <laughs> Im Nachhinein jetzt, oder? Mhm. Ja. <laughs> War so 'n bisschen so 'n blessing in the skies, dann. Ja. Und als ihr dann Wann habt ihr denn gemerkt: „Okay, hey, unsere Zweisamkeit kommt bisschen zu kurz, ehrlich gesagt, jetzt grade?“ War es dann eher so irgendwie nach einem Jahr, nachdem du deine Toch oder nachdem eure Tochter hattet, oder wann hat sich denn das Zeichen mal geäußert oder habt ihr es dann wirklich realisiert?
Mhm. Mhm. Also .Mhm. Ah. Das war so, weißt du, ja, mit der Zeit kam das, als wir das Haus noch gekauft haben. Da war meine Tochter ein Jahr alt, und das Haus war in echt schlechten Zustand. Mein Mann musste dann noch ziemlich viel hier machen. Ähm
Okay. Mhm. Mhm. Sanieren und alles drum und dran oder wahrscheinlich. Aha, okay.
Ja, ja, ja. Und weißt du, das hat also, ja, das hat uns schon also wirklich so 'n bisschen auseinander gezogen. Jetzt ist das mit dem Haus so weit fertig. Ja, dann kam noch das 2. Kind. Ähm
Mhm.
und ich meine, ich will das jetzt nicht zu negativ klingen lassen. Wir lieben ja auch die gemeinsame Zeit mit den Kindern, ne? Das ist natürlich auch 'ne Zweisamkeit. Ja. Ähm, aber ja, das ist so das war so dieser Punkt, dieser Hauskauf. Oh! <chuckles> Das war, glaube ich so
Ja, definitiv. Also, es ist ist ja keine Frage ist ja <chuckles> Genau. Na ja, weil da halt noch mal externen Stress oben on top drauf kommt und ah, okay, ja.
genau. Ja, genau. Genau. Mhm. Ja.
Und habt ihr auch schon mal überlegt irgendwie, sage ich mal, einfach k hm, es gibt ja gewisse Communitys einfach, sagen wir mal, wenn ihr christlich seid, zum Beispiel in der Kirche oder so da kann man ja die Kinder auch lassen für 'ne Zeit und dann da zum Beispiel jetzt dann die 2 Stunden irgendwo kurz mal draußen essen gehen. Das wäre ja Habt ihr schon mal an so was überlegt?
Mhm. Ja. Mhm. Mhm. Mhm, mhm. Ja, tatsächlich, also, äh, wir gehören tatsächlich hier in eine christliche Community, wir gehen auch regelmäßig in die Kirche. Ähm, unsere Kirche bietet so was leider nicht an. Ähm
Mhm. Ah. Okay, es gibt jetzt nichts wie Gemeinschafts von Kindern, irgendwie so, so Events, 2 Stunden, 3 Stunden, wo die
Ja, genau. Äh